Ну да, да. И в и вот из-за этого, конечно, создается еще больше проблем, и эти проблемы еще генерят такое, ну, некоторое напряжение, да. Потому что, конечно же, действительно, людям, там, вот моим родителям, которые жили с бабушкой, им было тяжеловато. Потому что она, с одной стороны, старалась не быть обузой, с другой стороны, огромное количество действий, которые она делала, считая, что она этим не будет обузой, она делал она только усложняла жизнь родителям. И поэтому нь периодически возникало какое-то такое напряжение. Вот. Но а однозначно можно сказать, что вот если у вас там бабушки или дедушки живут, там, где-то дави далеко и их там сложно навещать, то обязательно, наверно, надо им звонить. М. Если у них там, вот, ну, сложности, например, с с телефоном и с интернетом. А как правило, ну, у них сложности, да. У меня, там, даже у родителей сложности с э, периодически с телефоном, интернетом, то, наверно, надо попробовать там настроить им какой-то очень простой, максимально простой вариант, да. Который бы они то есть не пытаться их заставлять учиться чему-то сложным и, там, не знаю, смартфоном в "Вотсапе" писать. Но если вы понимаете, что, там, вашей бабушке за 90, и она компьютер видела только у вас в сумке, то это такая идея утопичная, да. <chuckles> Никому от этого хорошо не будет, да.
Да. Конечно. Ага. Мгм. Это точно. Точно. Мгм. Согласна. О. Да-да. Конечно. <chuckles> <chuckles> <chuckles> И ц. Да. Согласна с тобой. Да. Ты права. Действительно, очень важда важно поддерживать связь. И звонить, хотя бы звонить, спрашивать, проверять, общаться, задавать много вопросов. И вот как ты говорила, что-то очень простое вот да, возникает такая проблема с технологиями у них. Иногда они даже не знают вот телефон разрядился, <chuckles> и они не знают, что нужно его зарядить. Или он отключился, и они не знают, как включить. <chuckles>
Мгм мгм. Да, да, есть такое. Мгм. Да, есть такое. И здесь, мне кажется, для них вот прям самое важное- это, м, показывать, что они нужны. Что они- не обуза, что они нужны. Что их там опыт интересен, их жизнь интересна. И поэтому, э, если вы не можете их там
М. М-да. Мгм. Вни внимание уделять. А. Но но внимание зн да, я бы сказала, в человеческом смысле, а, просто слушать их истории. Нет не только спрашивать: "Как ты себя чувствуешь?" И: "Ты покушала, или нет?" А слушать их истории, чтоб человек почувствовал, что его хотят услышать, хотят понять.
м. Да-да-да. То есть если вы не можете, например мгм.

Мгм. Ну, чтобы да, то есть чтобы понимать, всё ли у него в порядке.
Не знаю сь Если у тебя б было похожее что-то. Д да-да. Потому что мне кажется, вот, э, м, с возрастом, да, а, они настолько могут <clears throat> отключиться от реальности, что, возможно, у них там что-то болит, но они даже не будут об этом говорить. Э, и они будут рассказывать, вот т как ты говоришь, какие-то воспоминания, что-то такое абстрактное. И они даже не думают, что нужно сказать, что: "Вот у меня тут болит, вот у меня тут такая проблема". И я так поняла, что очень важно им задавать такие, м, вопросы, по здоровью особенно.
Да, я согласна. Мне кажется, это еще связано с той историей, что они, э, с одной стороны, уже уязвимы и нуждаются в помощи. С другой стороны, они себя чувствуют не очень комфортно с тем, что они, ну, некоторые из них считают себя обузой, да, что они вот там мешают столько жить, да. Еще там, может быть, что-то не могут делать. И поэтому они стараются не говорить о том, что у них там что-то болит или что-то не так, думая, что если они вот так говорить не будут, то будет легче родственников. А это, наоборот, это становится даже хуже, потому что там какие-то заболевания и проблемы можно было бы легче решить на на начальных стадиях. Да.
Согласна. Да. Мгм. Скрывать. Мгм. Мгм. Да. Да. Это точно, чт Обнаружить их, э, раньше. Вот б была были такие проблемы с дедушкой там. Э, м. И был при были проблемы также с приемом, э, таблеток. Э, нужно было за этим следить очень серьезно. Н но вот были какие-то болячки, которые он, э, я не знаю, если он скрывал, или он просто не знал, что может И потом, когда он говорил о них уже, э, м
Да-да-да. Мгм. Мгм.